Tu sais on associe toujours les voyages avec des, hem, des attraits positifs, hein. Les voyages forment la jeunesse, heu, on rencontre beaucoup de monde et heu, je voulais savoir, heu, si toi particulièrement, tu pouvais, heu, me parler d'un voyage, heu, inoubliable ou en tout cas qui t'avait beaucoup marquée? Et ce que tu avais fait là-bas.
Alors oui, heu, récemment j'ai eu la chance de voyager au Brésil pendant à peu près 2 mois, heu, c'était mon c c'était mon 1er gros voyage en plus en tant qu'adulte. J'étais al déjà allée un un peu loin, heu, aux États-Unis, en Asie, mais toujours avec mes parents, donc là c'était mon 1er voyage avec des amis, heu, donc c'était vraiment inoubliable. <chuckles>
2 mois? Ah ouais! Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Alors d heu, on on va on va r prendre le truc, heu, au début, on on va dire. Donc comment est-ce que tu, heu, comment est-ce que tu as choisi la destination? C'était quelque chose où tu voulais aller? Tu as dit que tu étais avec des amis, ou est-ce que c'est plutôt le le groupe d'amis qui t'a qui t'a influencée à aller là-bas et vous avez discuté, heu, vous avez décidé d'aller là-bas en groupe?
Alors, heu, c en fait, on est parti en avec 4 amis et je sais pas pourquoi, heu, je sais pas de d'où c'est venu, mais je pense qu'on a a on a commencé à parler du Brésil et je pense chacun pour des pour des raisons différentes. Moi c'était plutôt pour la musique, heu, une de mes amies, je pense que c'était plutôt pour les paysages, la plage, heu, j'ai un autre ami qui est passionné de football, donc, heu, forcément le Brésil heu
Ouais. Ah, c'est la la Mecque du football, <chuckles> le Brésil. <laughs>
voilà c'est c'est le pays du football exactement.
Et de la samba. <laughs>
Heu, oui exactement. Donc du coup je pense qu'on a et et puis j'ai l'impression que c'est devenu un peu une, heu, une destination à la mode ces derniers ces dernières années. Donc heu donc je sais pas, c'est rentré dans notre tête et je pense que, heu, au bout d'un moment ce la graine a
Ouais.
a poussé et heu
Est-ce qu'il y avait un truc en particulier qui toi t'attirait au au, heu, dans le Brésil?
Alors, heu, déjà vraiment la musique, heu, je pense que tout ce qui est, hem, Baile Funk tout ça, heu, je trouve que c'est vraiment, heu enfin c'est une musique qui est propre à eux, heu et j'ai et j'ai toujours, heu, de l'attrait pour, hem, pour les pays qui ont leur «propre musique», heu, entre guillemets et je sais pas, heu
C'est la musique? Ouais. Mmh. Oui.
les les gens avaient l'air, heu, souriants, avaient l'air beaux, heu, les plages avaient l'air belles, heu, enfin, voilà j'avais dans mon imaginaire une belle image et honnêtement, heu, ça s'est révélé encore mieux que ce que j'avais dans dans ma tête.
Alors, heu, est-ce que tu as fait plusieurs, heu, villes, heu, en termes de destinations dans dans ce pays? Dis-moi, est-ce que tu as fait plusieurs, heu, plusieurs endroits, plusieurs régions?
Alors oui, heu, f faut savoir que f en fait le Brésil on s'en rend pas compte mais c'est vraiment un énorme pays et heu, peut-être que si j'y retourne, je ferai un peu moins de destinations parce qu'on a fait énormément de destinations et c'est vrai que c'est assez fatigant en fait de tous les 3 jours devoir, heu, changer, prendre un bus, et cetera.
Immense. Mmh. Ah oui quand même! Mmh.
Ouais, surtout qu'en fait là-bas, il y a pas de train et il y a c'est majoritairement des bus et les avions, heu, entre les d les grandes villes par exemple São Paulo Rio ou Rio Salvador, qui est dans le nord de dans la région de Baya. C'était c'était, heu, heu, à peu près 300 € donc c'est vrai que pour un budget, heu, voilà de backpacker, heu, du coup on a favorisé le bus, mais parfois on a fait 28 heures de bus par exemple pour faire Rio, heu, Salvador, heu, mais du coup oui on on s'est on est arrivés d'abord à São Paulo, heu, un enfin vraiment im impressionnante comme ville parce que c'est tellement grand. Enfin quand on est quelqu enfin on est dans un immeuble par exemple, on regarde par la fenêtre et il y a une étendue d'immeubles et de d'arbres. C c'est infini en fait et on se demande où s'arrête cette ville, donc c'était assez impressionnant.
Oui. Ah. C'est un budget, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, oui.
Et heu, ensuite on est allés on a remonté il y a plusieurs stations un peu par exemple Paraty, heu, Ilha Granche, heu, entre Rio et Sa et São Paulo donc on a fait ça on a fait ces stops et après on est arrivés à Rio pour le carnaval. <chuckles>
Tu as fait le fameux carnaval de Rio. Alors dis-moi, alors comment est-ce que c'était cette expérience du carnaval?
Alors honnêtement, heu, en fait déjà on a vraiment mal calculé notre notre compte parce qu'on est arrivés le jour du carnaval en bus donc heu, c'est
<chuckles> Beaucoup de monde j'imagine. <chuckles>
Il y avait du monde, j'ai ja <blows air> j'ai jamais vu une st u autant de monde à une station de bus honnêtement et heu, et en notre bus avait bien tu bien sûr, heu, 4 heures de retard. Enfin c'était pas le la la meilleure idée et heu, et après on a eu un o un problème avec notre hébergement, et cetera donc notre arrivée a été un peu tsou un peu chaotique on va dire, et heu, et en fait le lieu où on dormait, c'était un endroit où y avait énormément de bruit, de nourriture, d'alcool dans tous les sens et il y avait de la musique jusqu'à 5:00 et le donc c'était un peu, heu, intense, on va dire. <chuckles>
<chuckles> Ah oui, comme ça arrive des fois. Mmh. Ah. Et le carnaval en lui-même, heu, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié ou alors, heu, c'était pas vraiment à la hauteur de tes attentes?
Alors, j'ai bien aimé l'énergie globale, que tout le monde soit déguisé toute la journée constamment et en plus, heu, il y a une certaine liberté du corps, heu, au Brésil ce qui fait que, il il fait ch il fait très chaud. Tout le monde est habillé, heu, de manière très légère mais personne se regarde. Personne se juge donc ça c'est super agréable et hem, et ensuite donc j'ai aimé l'énergie, j'ai aimé le fait qu'il y ait de la musique un peu à plein d'endroits, qu'il y ait des soirées un peu j'ai fait une pool party par exemple, c'était super bien mais, heu, genre, je pense que si je retourne à ir à Rio. Ce serait peut-être hors carnaval parce que c'est quand même très, très intense. Avec la chaleur, avec, heu, <blows air> enfin ouais, c'est c'est un peu trop intense peut-être pour moi.
Ouais. Mmh. C'est des chaleurs, heu, parce que tu sais, des fois dans dans certains pays, bon tu as des chaleurs qui sont sèches et tu as des chaleurs qui sont humides et qui sont beaucoup plus difficiles à à supporter, heu, heu, que que des chaleurs sèches. On on est on est dans quel, heu, dans quel schéma à à Rio en termes de de de météo?
Hem, c'est plutôt en f en ça allait au final c'était pas non plus, il faisait à peu près 30°, et heu, on est au bord de la mer, donc il y a quand même un peu d'air, et cetera, donc c'est pas une cha chaleur tropicale non plus, mais on va dire que c'est le monde de partout, la musique, tout ça. En fait, ça
Ouais. Ah oui.
«ça ça réchauffe la ville» en entre guillemets, <chuckles> on a l'impression. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais, ouais, peut-être un petit peu ivre de monde, heu, tellement il y a du il y a du monde, c'est ça? <laughs>
Voilà. Exactement, il y a il y a des stands de Caïpirinha de tous les côtés. Des stands de nourriture, de burgers, et cetera de tous les côtés donc heu, donc ça s <blows air> ça fait q en global une intensité au niveau de tous les sens en fait, tous les sens sont stimulés, heu, de tous les côtés. <chuckles>
Mmh. Durant le carnaval et est-ce qu'il y a peut-être un événement spécifique dans dans ce voyage, heu, qui qui t'a marqué plus qu'un autre?
Alors, heu, <blows air> c'est c'est assez, heu, c'est assez difficile à choisir parce qu'on a vraiment fait, heu, on a vraiment vu beaucoup de choses. On a vraiment
Ouais.
Heu, mais je pense heu, déjà j'adore les animaux personnellement et je sais que par exemple, heu, à un moment on on était dans on était vers Ilha Granche du coup. On faisait un espèce de tour en bateau c'est c'est pas très loin de Rio. C'est une île, heu, c'est une île, heu, où il y a, voilà une île pas très loin de Rio à 3 heures de Rio, et en fait, heu, à un moment on était sur une super plage, il y avait personne. On va dans l'eau et d'un coup il y a une tortue qui sort sa tête pour respirer, et heu, <blows air> c'était, enfin c'est magnifique en fait de en fait il y a plein de tortues partout, heu, autour de même vers Rio, heu, il y a plein de tortues et c'est enfin j'ad j'adore les animaux du coup c'était incroyable pour moi de voir une tortue de mer pour la 1re fois.
Mmh mh. Alors, c'est où? Oui. Ah. <chuckles> Ça doit être magnifique, ouais, comme expérience. Tu as pu, heu, plonger, heu, dans l'eau et faire un petit peu de, heu, un un petit peu de plongée tuba ou heu, tu as observé ça du du, heu, du bord de la plage ou de d'un bateau?
Heu, alors, j'ai surtout ouais fait de la plongée tuba, mais après on a aussi fait beaucoup de de randonnées par exemple et c même dans les randonnées on voyait pas mal de faune et de flore ou des petits singes, des ananas, enfin beaucoup de choses, heu, as enfin et toutes les plantes par exemple toutes les plantes ressemblaient en fait é sont les sont les plantes que qu'on que l'on vend, heu, ou que qu'on l'a qu'on a, pardon, qu'on que l'on a à l'intérieur de chez nous en fait, heu, en France. Du coup, c'était assez marrant de les voir, heu, dans la dans la dans la nature en fait.
Tu as pu faire de la plongée. Mmh. D'accord. Dans un paysage, heu, tropical co comme il pouvait y avoir là-bas. Ouais, ouais ouais et heu, alors il y a un truc, heu, qui est assez, hem, particulier dans les voyages, c'est le le culinaire. Alors, est-ce que peut-être tu as découvert un plat qui t'a vraiment plu là-bas?
Exactement! Alors, heu, oui, hem j a a je pense que s lequel, celui que j'ai le plus aimé, c'est peut-être la moqueca. Hem, c'est un espèce alors surtout que c'est très marrant parce que c'est en fait, c'est c'est surtout souvent en bord de la plage qu'on qu'on mangeait ça et il faut savoir qu'au Brésil, ils sont très tranquilles donc heu, ils prennent le temps de f de cuisiner, et cetera, mais du coup, c'est un espèce de, mmh, <clicks tongue> comme un pas une soupe, c'est c'est assez solide, mais comme un espèce de curry de avec plein de fruits de mer, des légumes, mais c'est pas au curry, mais c'est un peu une s voilà, une sauce comme ça, un peu, heu, heu, peut-être avec du lait de coco, je sais pas et heu, c'est super bon, franchement c'est super bon.
Ah. Alors ce serait lequel? <chuckles> C'est quoi la moqueca? D'accord. <laughs> Ouais. Ouais. Oh mais oui, mais ça donne envie tout ça, et j'imagine qu'il doit y avoir des des épices locales qui doivent qui doivent être pas être très bonnes oh! Excellent! Et alors, hem, est-ce qu'il y a d'autres, heu, d'autres endroits du du Brésil que que tu as visités, d'autres régions qui t'ont, heu, qui t'ont peut-être marquées plus que d'autres?
Ouais. Exactement, c'est très coloré. <chuckles> Ouais. Oui, alors du coup f heu, la la région où qu'il m'a le plus marquée c'est la région de Baya donc la la la plus grosse si la plus grosse ville de, mmh, de Baya c'est Salvador mais du coup moi les villes j'ai pas trop aimé parce qu'il faut être beaucoup plus vigilant que dans les campagnes et donc du coup après on a fait, heu, au plein milieu de de la région, heu, une un endroit qui s'appelle les Chapada Diamantina et donc du coup c'est des endroits avec des énormes cascades, des énormes falaises. C'était vraiment super beau, enfin des super belles randonnées et à la fin de la randonnée, tu tu es tu es tout seul au milieu de la nature devant une énorme cascade, enfin c'était magnifique, et hem et
Alors, c'est quoi ça? Ah ouais! Est-ce que ça t'a, heu, s est-ce que ça t'a apporté quelque chose, heu, justement quand tu étais dans ces, heu, heu, ces paysages, heu, heu, magnifiques? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose au niveau, heu, spirituel ou ou ou mental, heu, je dirais, heu, d'être dans un un endroit comme ça?
Hem, alors je pense que oui, enfin déjà on se rend pas compte comment on est petit. <chuckles> Nous en tant qu'humains, quand on voit des choses aussi grandes, des des enfin des étendues de paysages, de et cetera et heu, et puis même aussi la simplicité en fait enfin même par exemple quand on était sur les îles, juste on est là toute la journée à à prendre le soleil, à se balader, à <chuckles> et enfin on n'a pas besoin de plus que ça au final. On n'a pas besoin de nos téléphones, on n'a pas besoin de de de constantes, hem, interactions en fait, on peut juste passer des moments simples, heu, dans la nature voilà. <chuckles>
Oui. Oui. Ouais, en fait comme quoi le fait de de revenir à la nature, heu, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu essentiel et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que, heu, bah, quand, hem, quand on quand on a des difficultés au niveau, heu, santé mentale, c'est vrai qu'on on conseille souvent aux gens de, bah, d'aller se promener. Juste aller se promener en nature, et j'imagine que le fait de hem, alors on dit souvent que ouais, de de voir des paysages qui sont complètement différents, ça doit encore plus accentuer ce ce phénomène de de ressourcement à la nature.
Mmh. Exactement et en tant que passionnée de nature de de faune et de flore, c'était vraiment c'était vraiment incroyable, ouais.
Et justement, en parlant de de faune et de flore, on on pense souvent à à des animaux tropicaux et et à la jungle dans le Brésil, parce qu'il y a quand même une bonne partie du Brésil qui est habitée par la la forêt amazonienne. Est-ce que tu as pu avoir la chance d'expérimenter justement, heu, d'aller au fin fond de la jungle, heu, quand tu étais là-bas?
Alors je suis pas allée au fin fond de l'Amazonie parce que j'ai un peu peur des <chuckles> des insectes, et cetera, mais heu, on a quand même fait des des bonnes randonnées, ouais, dans dans la forêt, ouais.
Ouais, est-ce que tu as pu rencontrer des, heu, on va dire des bestioles un petit peu intéressantes qu'on n'aurait pas en en Europe ou en France <chuckles> là-bas?
Mmh. Ouais. Beh, j'ai rencontré des des donc des petits singes et mon an un de mes animaux préférés: «les paresseux» donc là j'étais vraiment j'ai réalisé un de mes rêves de voir des paresseux.
Alors d bah, ra raconte-moi un petit peu tout ça. Co comment, heu, comment est-ce que tu es tombée sur des paresseux?
Heu, on a fait une espèce de v visite guidée dans des mangroves, heu, donc des marécages et après, heu, ils nous ont emmenés dans un endroit, un espèce de pré, il y avait des arbres et là, il y avait des paresseux et voilà et ils bougeaient pas beaucoup parce qu'ils sont paresseux, mais heu, mais c'était vraiment, heu enfin c'était incroyable de voir ces animaux..
Ouais. Est-ce que tu as pu t'en approcher, heu, d'assez près ou il y avait quand même une distance de sécurité, heu
Non! Non, non, ils sont dans des arbres très hauts et en fait il faut savoir ouais que les paresseux descendent 1 seule fois par semaine pour, heu, aller aux toilettes, <chuckles> mais sinon la majorité du temps ils restent perchés et ils dorment.
Ah ils sont très haut! D'accord. Ah bon, <chuckles> donc pendant 1 semaine, ils restent perchés dans leur arbre. <chuckles>
Voilà exactement, ils bougent un peu, mais c'est très tranquille. <chuckles>
D'accord mais alors, est-ce qu'on sait, heu, est-ce qu'on sait pourquoi ils descendent que si peu, heu, sur terre?
Parce qu'ils ont un, mmh, un système de digestion tellement lent, heu, é y et ils mangent pas beaucoup qu'en fait ils en ont pas besoin de de plus.
D'accord et alors j'imagine alors que ouais, c'est vrai que bon
<chuckles>
que c'est aussi une, heu, une proie, heu, vis-à-vis d'autres prédateurs. S'il est tellement lent au sol, heu, il y a peut-être ça qui y joue aussi?
Oui exactement, mais ils sont très sales donc du coup les prédateurs ne sont pas très intéressés par eux. <chuckles>
Ah ouais, ils ont peut-être pas très bon goût, d'accord. <laughs> Bon, bah, en tout cas, c'était fantastique de t'écouter parler et je te remercie d'avoir partagé, bah, toutes tes expériences avec moi.
<laughs> Un plaisir. <chuckles>